Sí, justamente como tú dices, la verdad es que no está fácil porque, o sea, sí hay mucha gente que quiere trabajar, pero al final del día no los conoces y es como dejarlos entrar a tu casa, ¿no? A un espacio muy privado, muy íntimo. Y, pues, sí, este tema de que de pronto, pues, me voy yo, se va mi esposo, se va mi hijo y se quedan ellos solos, es como de no. No a cualquiera, ¿no?, le tienes que, eh, permitir esa confianza de que se quede aquí, y y saber que, pues, que todo va a estar bien, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, esta chica que está conmigo ahorita, eh, fue una recomendación de una amiga, y me decía: "No, pues esta chica es super, eh, honesta, es muy bien hecha, eh, tiene una un carácter muy bonito". Entonces, eh, y me decía: "Y tiene días libres, porque viene conmigo nada más 1 vez por semana. Sé que va con Fulanita tantos días". Entonces, como que, este, pues, le un día le marqué y le dije: "Oye, pues necesito, eh, una persona que me apoye, ¿cómo ves? ¿Tienes tiempo?". Y desde que hablé con ella, la sentí como esa, como buena vibra, ¿sabes? Como como que sabes que es una persona
Claro. Ajá. Ah, okey, como que hiciste química, ¿no?, con ella.
Sí, sí, sí. Entonces, pues ya, bueno, lo platicamos por teléfono, a ella le gustó la idea, a mí me gustó la idea, y vino a mi casa, ¿no? Le dije, pues, ven un día, prueba cómo te sientes, cómo cómo ves, si si te acomoda lo que yo necesito, si a mí me acomoda lo que tú ofreces, y ya vemos. Entonces, sí, vino un día como de prueba, digamos, y y me encantó. O sea, la verdad es que es superbién hecha, este, le gusta contribuir a todo lo que yo le pido, eh, tiene un carácter bonito, no es enojona. Entonces
Ujú. Sí. Ah, bueno. Eso también es superimportante, ¿no? Que haya como que esa buena química entre las personas, porque si no, también, pues, bueno, a a pesar de que es un trabajo, pero, pues, estás conviviendo con ella, ¿no? Y qué mejor también que, pues, le tengas esa confianza como tal y que si se queda sola, pues, bueno, tú sabes que no va a pasar nada, que va a hacer bien su trabajo, ¿no?, también. Y que, pues, lo importante es que tú también estés contenta con ella y que, pues, ya viceversa, ¿no? Que porque también hay mujeres, a lo mejor, o, bueno, personas que ayudan que no se sienten tal vez como del todo conectadas con las personas y, pues, bueno, parece ser que en tu caso no es así. Y en algún momento, cuando has tenido como que mucha carga de trabajo y a lo mejor no está esta chica, ¿no?, que me comentas que te ayuda, em, ¿has tenido como que pedirle a tu esposo o a tu hijo también que se encarguen de algunas tareas? Porque, pues, tú precisamente, porque no puedes por trabajo o por alguna enfermedad, ¿no? Que a veces pasa que enfermedades te tiran y estás en cama y que, pues, no puedes hacer nada.
Sí. Así es. Sí, totalmente. Sí. Ujú.